¿Qué onda? Oye, me me gustaría poder, eh, externarte una pequeña situación en la que me estoy como enfrentando, digamos de manera no tan directa. Y y es que, pues, mm, en los últimos meses, una persona que yo considero como muy cercana, que en este caso es uno de mis mejores amigos, está pasando por probablemente uno de los momentos más como complicados emocionalmente. Y es que, pues, se vienen como algunos cambios en su vida, ¿no? El anteriormente, pues, di tuvo que migrar a otro país. Gracias a que pues se casó con una persona y esta persona, pues, le dio como toda la facilidad del mundo para, digamos, hacer sus papeleos, ¿no? Entonces, pues, al al ser como una oportunidad única, eh, digamos, pues, aprovechó, eh, en este caso, pues, mi amigo, eh, y esta persona formaron una familia en este momento tienen dos hijas.
A ver, dime. Sí. Sí.
Pero, digamos que la relación entre ellos se ha deteriorado un poquito con el tiempo al punto donde pues ellos ya sí, lamentablemente pasó, pero, pues, digamos que se van a separar, ¿no? Entonces, pues, mi amigo está como en este cambio donde está en otro país, no tiene a su familia, no tiene tantos amigos y ahora se va a separar de esta persona y y con 2 hijas, pues, digamos que es un poquito complicado para él y digamos que me cuesta un poquito pensar en toda la situación.
Qué pena. ¡Uy! Claro, porque Sí, de verdad es e es difícil por lo que está pasando tu amigo y, lamento que así sea. Y sobre todo porque, al estar en otro país, en un país de hasta cierto punto ajeno, no tiene o quizás no tenga la red de apoyo que una persona que atraviesa por estas circunstancias es para pues, muy necesaria, ¿no? Sí, siempre se necesita. Pero, ahora te pregunto a ti, ¿más o menos con qué frecuencia, em, se contactan? ¿Es una es un contacto diario o solamente cuando, eh, se mandan un mensaje de vez en cuando? O o, ¿qué tan qué tan frecuentemente se comunican? Te pregunto esto, ¿por qué? Porque precisamente por eso que te mencionaba de la red de apoyo, pues, él debe de necesitar con quién desahogarse. Y si es uno de tus mejores amigos, seguramente, pues, serás una de las personas con las que haga esto. ¿Con qué frecuencia lo hacen?
Sí. Claro. Pues, sí, sí, me toca hacer como el hombro donde él pueda, digamos, desahogarse o llorar. Y, pues, eh, hablamos casi diario, o sea, sí tenemos l muy buena amistad, muy buena conexión. Han pasado ya muchos años, digamos, desde que nos vimos de manera cara a cara. Pero esto no ha evitado que, pues, sigamos con con nuestra amistad, con nuestra con nuestra, digamos, dinámica de de amigos, quizás como de hermanos en hasta algún punto. Entonces, pues, en algún punto, sí, yo soy como esa r fo formo parte de su red de apoyo inmediata. En algunas otras situaciones igual un poco tensas, pues, me ha tocado escuchar los 2 lados de la moneda para saber realmente qué está pasando, y si es que yo puedo llegar a decir algo. Pero, oh, pues, sí, estamos en ese punto donde, pues, ya las cosas se quebraron y y no voy como de otra más que aceptar lo que va a pasar.
Mm, ya. Pues, sí. Qué difícil, sobre todo por las niñas, ¿no?, porque, a lo mejor, si fuera solamente una relación de pareja que termina, quizás, tu amigo no lo estaría dudando, pero ni 2 veces y, a lo mejor, se regresaba en seguida a su país. Pero el hecho de que existan 2 hijas donde supongo, eh, se van a quedar allá con su mamá, pues, complica las cosas, ¿verdad?, porque él, realmente, ha de querer estar cerca de ellas.
Exacto. Sí, o sea, la idea de, digamos, regresarse a a donde vivíamos es es es inviable porque si regresarse es difícil ahora, volver a regresar, digamos, a donde están las niñas es todavía más complicado. Entonces, pues, él está en una situación donde sabe que tiene que quedarse, sabe que, pues, va a haber un cambio fuerte donde, pues, ya no va a ver a esta persona, pero quiere, ¿no? Obviamente quiere ver a sus hijas lo máximo posible. Entonces, pues, él está como en estos sentimientos encontrados donde, pues ,no sabe qué tanta interacción va a haber con la otra persona y que tanto bien le va a hacer, pues, tener que verla aun así, ¿no?, a pesar de todo.
Claro. Y, este tipo de, em, conversaciones que tienen por lo que escucho, sí son bastante abiertas. Tu amigo ha necesitado decirte en alguna ocasión, eh: "Oye, necesito ayuda con esto en específico", o, ¿tel te ha pedido algo en particular?, o o, ¿realmente solo ha necesitado desahogarse?
Pues, eh, le entra un poquito de todo, tanto desahogo como de prestarle, quizás, un poco de tiempo y también le la verdad es que le he prestado dinero y y dici y digo, pues no no me pesa, ¿no? Es mi es mi amigo, es es mi hermano y y siento que él también me ayuda en en cuando yo estoy mal, ¿sabes? Entonces, es es como una relación recíproca entre los 2. Sabemos que hay momentos difíciles en la vida, entonces, lo sabemos como externar, y sí, muchas veces me ha comentado, pues, situaciones un tanto subidas de tono, ¿no?, en cuanto a a cómo las emociones a veces dentro de esa relación se han vue han vuelto como un poco fuertes y, pues, que alguna de algún modo, los 2 han reaccionado de una f de la forma, pues, menos, mm, digamos, viable en ese sentido, ¿no? Entonces, pues, sí, hay hay hay una confianza plena, hablamos de temas, mm, densos, de temas fuertes. Y sí, nos hemos ahí como ayudado en ciertas circunstancias, ¿no? El problema es que ahora siento que mi consejo o mi ayuda no no puede ser como tan a la ligera, ¿no?, teniendo en cuenta que, pues, hay hay 2 niñas de por medio y que, pues, necesitan a su papá, de algún modo, ahí con ellas.
Claro. Claro. Claro. Pues, mira yo creo que lo mejor que puedes hacer es seguir haciendo lo que has estado haciendo hasta ahorita. En este tipo de situaciones ayuda mucho tener alguien con quien hablar, con quien desahogarse y sobre todo, que le ayudes a hacer su plan de acción, porque, mm, al tener que separarse de su pareja, a lo mejor anteriormente eran un equipo en cuanto a los gastos, ¿no? Y mantener la casa y y todo esto se hacía en pareja. Entonces, ahorita la situación es que él a lo mejor de su trabajo, el dinero que necesita, eh, pues va a tener que cubrir tanto las necesidades de sus hijas como las de él, él solo. Es una situación complicada, pero, eh, sí, e está bien que lo apoyes en lo que se acomodan las cosas para que él pueda encontrar, eh, la mejor manera de poder solventar toda toda esta situación. Porque sí es es muy difícil, como dices, habiendo 2 niñas de por medio, pues, se tiene que pensar en el bienestar de ellas primero que nada, ¿no? Aunque sea, obviamente también importante el de tu amigo, pero, pues si hay niñas de por medio, es realmente la prioridad de todos, tanto de bueno, de del papá como de la mamá de ellas, y supongo que también, em, es es es complicado, eh, por la situación económica, ¿no? Hasta hasta el punto de que has tenido que apoyarlo, ah, en algunas ocasiones y está bien, porque como dices: "Es hoy por ti, mañana por mí". Y qué bueno que estás en posibilidad de apoyarlo. Pero, pues, es que realmente, eh, el que tiene que tomar las decisiones es él. Por más que le puedas dar un consejo, por más que lo puedas apoyar. En realidad, la última decisión la va a tomar él. Entonces, si él llegara a tomar una decisión y no resulta como él esperaba, pues, no te sientas responsable tampoco.
Claro. Sí, claro. Claro, sí. Creo que muchas veces era lo que pasaba en mi cabeza, ¿sabes? Como de, no quiero como decir algo, eh, este, muy a la ligera o que piense que, eh, mi consejo es como la solución a sus problemas y que, al final, pues, no no le no le resulte, porque, pues, justamente, yo no yo no vivo en su contexto del día a día, ¿no? Yo no sé cómo está la situación de ese país o qué trabajos hay disponibles o cómo está la renta. Entonces, pues, si bien le puedo dar como algún tipo de consejo, algún tipo de idea, pues, creo que sí, la la investigación, digamos a fondo, tiene que ser de su parte, ¿no? Porque de algún modo, pues, yo no tengo la información completa y eso puede como afectar hasta cierto punto.
Exacto. Así es. Exacto. Aquí lo más que puedes hacer por él, es escucharlo, que seas su oreja, como se dice comúnmente, que pueda desahogarse contigo, porque entiendo que la situación de pareja se ha vuelto insostenible y es bastante fuerte. Entonces, pues, solamente aconsejarlo. Lo único, a lo mejor, que pudieras decir es que trate de no escalar tanto la situación que se vuelva una, eh, cosa donde ya tengan que entrar terceras personas o instituciones, porque ahí sí, pues, sería bastante fuerte, ¿no?, y que las niñas vivan eso. Entonces, pues, por el bien de las niñas, de de ellos como pareja, que que va a dejar de serlo, pues, sí, simplemente, tratar de resolver todo de la manera más tranquila y civilizada posible. Y tú, realmente, no no tienes ninguna responsabilidad como con él, en el sentido de la decisión que él tome es de él únicamente, tú, solamente, puedes darle, em, eh, una oreja, ayuda económica de vez en cuando, si es posible. Y, em, pues, realmente, no, la responsabilidad de él, de las decisiones que tome y de los resultados, es de él. Entonces, por ese lado, trata de mentalizarte así.
Y Sí, claro. Sí. Dab debo admitir que, hubo momentos, donde no establecí, yo mismo, quizás algunos límites, en cuanto a los temas, o o el nivel de apoyo, que podía dar. Entonces, creo que, sí es importante que, pues que él sepa, ¿no? Que la última palabra, en todo sentido, pues tiene que ser de él. Y que, si llega a haber, como alguna especie de problema, pues, que estoy ahí para ayudar. Quizás, como a pensar en posibles soluciones, pero que, pues, por todo el contexto que hay, es m como muy difícil, que yo pueda, hacer algo real, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que yo creo Em, en este momento, voy a planear, una plática con él. Plantearle, como estos puntos, y que vea, que so soy alguien presente, pero que, pues, va a depender mucho, también de su preparación. Sí, claro.
Claro. Exacto, sí. Que sólo puede ayudarlo, hasta cierto punto. También. Además, sólo puedes, ayudarlo hasta cierto punto. Pero que siempre estás ahí. Espero que todo, funcione muy bien para él, para sus hijas, y para ti, como amigo. Que eres muy buen amigo.
No, pues, muchas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Realmente necesitaba un Algún modo, de expresar, todo esto. Te lo agradezco mucho.